कैफीन तो मैं बस चाय लेती हूँ 1 सुबह अदरक वाली और ओ वो भी खाली पेट तो नहीं लेती मैं थोड़ा-बहुत स्नैक्स के साथ ही लेती हूँ, लेकिन शाम को कभी मतलब 6 दिन में शायद 1 बार मैं कभी कॉफी ले लूँ, लेकिन वो भी मैं 5-6 बजे के बाद तो कभी लेती नहीं हूँ। पर इसके अलावा तो और कुछ नहीं है मतलब च अ, कैफीन के बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अलग से लेती हूँ उसको या गलत समय पे लेती हूँ, मैं नहीं लेती उसको क्योंकि मेरा खुद ही मन नहीं होता है। अ, खाने में ज़रूर मुझे कभी-कभी लेट हो जाता है कि जैसे कि मुझे 7 बजे तक खाना खाने की आदत है लेकिन आजकल तो मेरा रूटीन इतना खराब है ना, कि मैं पता चला रात का खाना बना ही 9 बजे रही हूँ, फिर खाते-खाते साढ़े 10 10 साढ़े 10 हो जाते हैं।
जी। हुँ। हुँ, हुँ। ओह! तो ये तो बात सही है। और पानी पीती हैं आप रोज़ाना?